अ, हाँ, हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए अ, हो जाता है कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं हमारे साथ ना कि हमें लगता है कि नहीं, अभी इस समय ना पैसे कमाने ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम घूमना-फिरना बाद में कर लेंगे। पर अगर देखिए अ, ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी हुई हैं। मैं इसको महसूस भी करती हूँ औ मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये छूट जाएगा, पहले इसको करती हूँ। घूम तो कभी भी लूँगी जीवन में। पर देखिए, क्या होता है ना कि समय आता नहीं है ना, आप फिर उसमें फँसते चले जाते हो। 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए मतलब एक अ, जीवन कह लीजिए ना कि ऐसा हो जाता है कि हाँ, मतलब उ वही चले जा रहा है चले जा रहा है। और वो जो आप कहते थे ना कि हाँ अ, जब अ, हम नौकरी करेंगे, पैसे आएँगे तो हम यहाँ घूमने जाएँगे। ये शौक पूरे करेंगे, वो करेंगे, पर क्या होता है ना कि अ अ, पूरे ही नहीं हो पाते हैं।
जी। <chuckles> हाँ। जी। बिल्कुल। पैसे कमाने में इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं, है ना? <laughs> सही है।
हाँ। <chuckles> बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि अरे! अभी द कर लेते हैं, बाद में घूमने चलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ना, हर इंसान को ना ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो तो ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए अ, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं भी ऐसी ही हूँ कि मैं ना ब्रेक नहीं लेना पसंद करती हूँ। हाँ, डांस तो चलिए शौक है, ऐसा घर में कर लिया ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगना इसमें, पर घूमने-फिरने का जो ये शौक है ना, या फिर लोगों से मिलने-जुलने का, ये थोड़ा-सा ना कम हो गया था मेरा। तो अभी तो देखिए, शादियों का सीज़न चल रहा है, इसमें तो ऐसे ही देखिए ना, ब्रेक हो ही जाता है। अ, लेकिन ज वो अगर ब्रेक की बात करूँ ना तो बहुत ही मज़ेदार होता है, कह लीजिए एक डिजिटल डिटॉक्स कह सकते हैं हम कि फ़ोन से भी दूरी और सब लोगों के पास होते हैं और खुश रहते हैं।
सही कहा आपने। अ, हाँ। तो मजबूरी है। <chuckles> हाँ। बिल्कुल।